Ya ben gerçekten o, hani, belki çok öğretildiği için bize dediğin gibi aileden de, emm, <smacks lips> onu hiç sevmiyorum. Eğer fazla yaptıysam yemeği ve, yani, sıkıldıysam da yemekten bir kere daha yemek istemiyorsam genelde küçük öğünler yapmaya çalışıyorum açıkçası. Hem enerji tasarrufu da oluyor bu şekilde. Emm, komşum var, ona götürüyorum 1 tabak. Bir de en yakın arkadaşım, böyle, yedi mi gerçekten çok yer. Onu çağırıyorum, diyorum ki, "Canım gelir misin? <chuckles> Yemek yaptım." Eee, etrafa dağıtıyorum. Evet, evet. Kesinlikle. Öyle çok bir şey yaparsam kesinlikle insanları çağırıyorum. Eğer ki mesela kek yaptıysam ama, hani, yenmedi falan onu fırınlıyorum birazcık. Böyle, peksimet hâline dönüştürmeye çalışıyorum. Pilav kaldıysa, işte, onu mesela çorbanın içerisine koyabiliyorum. Nohut özellikle her zaman çok çok haşlarım. Yine enerjiden, eee, kısmak amacıyla ki buzluğa koyarım bir şey lazım oldu mu, hemen içerisine koyabileyim diye. Böyle küçük küçük şeyler.
Hı hı. Güzel. <chuckles> "Fazla yemeğim var, seni de doyurayım." gibi bir taraf sanki. <chuckles> Hı hı. Hımm. Güzel. Öyle mi? Hımm. Mesela nelerde kullanıyorsun nohudu? Ya, nohudu çok haşlıyorsun, hani, birçok yerde kullanıyorsun ki çok haşlıyorsun. Nohut bu arada, evet, bazı, ııı, bölgeler için, hani, çok kullanılan bir şey olabilir, bazı evler için. Ama bazı kişilere de çok aklına gelmeyen bir baklagil. Eee, sen nelere koyuyorsun nohudu?
Emm. Hı hı. Hı hı. Ya, ön öncelikle nohut yemeğini çok yaparım, çok severim. Pilavın içerisine koyuyorum, nohutlu pilav. Imm, etli çok yapmıyorum açıkçası. Eee, sadece o nohutun tadını çok seviyorum çünkü. Eee, dediğin gibi kimi insan onu hiç sevmez. Emm, onun dışında yeni bir salata öğrendim, semizotunu birazcık yoğurtla karıştırıyorum. Eee, semizotlarını da kendi saksımda yetiştiriyorum bu arada. Sonra nohutları, böyle, birazcık, eee, baharatla artık nane, kekik, eee, acı biber bazen sumak bile atıyorum onları, böyle, hafif zeytinyağında kavuruyorum, böyle, çıtır çıtır olacak şekilde Eee, semizotunun üzerine koyuyorum. Herhâlde haftada 1 kere yapıyorum bunu semizotu çıktıkça.
Etli mi? Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hımm, çok güzel. Tamam. Hımm, çok güzel. Onu yoğurtluyorsun, değil mi? Yoğurtla yaptığın bir yemek gibi mi? Hımm.
Evet, evet. Semizotumu yoğurtluyorum, üstüne de, işte, böyle bir hani yağlı nohut gezdirmiş oluyorum.